Guarda, ti devo dire, probabilmente lo prenderei di peso, lo porterei in qualche negozio, da qualche parte e inizierei a fargli domande tipo: "Questo?", cioè, ehm, magari darei anche consigli per quanto riguarda proprio, no, l'armonia de de del mhmm, dei colori e cose che poi dico io, essendo daltonico, sono l'ultima persona, però comunque mi sono ehm, mi sono messo anche anche lì a, diciamo, studiare un po' che che colori stanno bene, eccetera eccetera, nonostante magari io li veda in modo diverso. Però se so che tipo un pantalone è di mhmm, di un determinato colore so che starebbe bene con una maglia di un determinato colore, poi magari entrambi li vedo di 2 colori diversi, però anche quello secondo me fa molto.
Okay. <chuckles> Mh. Okay. Mh. Okay. Okay. Chiaro. Ma ti è mai capitato dal vero di poter dare consigli in questo senso a qualcuno? Perché dovrebbe essere anche una cosa divertente, no? Ehm
Ma allora ti dico sì, mi è capitato, però io s uhm, ho questo problema, ovvero che ehm, a me piace vestirmi, cioè, in modo diverso anche perché, cioè non in modo diverso, però prendere capi unici perché appunto sono unici, cioè ce li ho solo io, no. E quindi quando qualcuno mi viene a chiedere: "Eh, ma dov'è che l'hai preso?", io son tipo: "Non te lo dico, <scoffs> fatti un tuo stile." No, però sono ma magari anche troppo sulla difensiva alcune volte, capito, sotto quel punto di vista.
Mh. Mh-mh. Okay okay. Ah, okay. Certo. Ah, okay, okay. Mh, ehm, tra le cose che metti c'è un qualcosa al quale non puoi rinunciare?
Assolutamente. Sì, sì, eh. Quando ero in America ho preso, ehm, una classica giacca di pelle americana, che però non è che l'ho presa a caso, era quella della mia scuola. No, no, no, era proprio la giacca della scuola, quella della squadra, hai capito? Quella di dei quarterback.
<chuckles> Okay. Tipo il chiodo. No? no. Ah! Okay, okay, okay, quella okay, griffata con l ho capito.
Con la lettera, ehm
Sì, sì, sì, sì. Ah.
Eh, quella lì non ne posso fare a me, anche perché è personalizzata con il mio nome, l'ho pagata 400 dollari, quindi <chuckles>
È bell Okay, quindi, direi che la devi sfruttare. <chuckles>
Assolutamente. Per forza, pe ehm, spero di poterla dare a mio figlio un giorno.
Bah, sarebbe una bellissima cosa, te lo auguro vivamente. Uhm, mi sono divertito, è stato interessante fare questo discorso con te oggi, grazie.
Guarda, grazie a te per la chiacchierata. Spero che di poterne fare altre anche in futuro. Ciao.
Okay, ciao.

Parliamo di vestiario, ehm, ti vorrei chiedere, cosa significa veramente per te essere autentico nel modo di vestirsi?
Ma allora, cogli un punto, ehm, <chuckles> diciamo nella nella mia vita, oserei dire, che è molto, ehm, ricorrente, okay, nonostante sia abbastanza, ehm, recente come cosa perché io sono cresciuto in una famiglia ehm, io sono fratello più piccolo e ho 2 fratelli, okay? Quindi, da questo puoi immaginare che, ehm, non so se <chuckles> se è una cosa comune
Mh-mh. Okay. Okay. Ah-ah. Sì. <chuckles> Hai vissuto il hai vissuto il passaggio de dei vestiti. <chuckles> Okay. <chuckles>
Esattamente, esattamente, proprio quello. Quindi, non ho mai avuto diciamo la possibilità, ehm, di scegliere i miei vestiti, non ho mai ehm, non li ho mai comprati dei vestiti perché ero sempre, ehm, addietro a mettermi i vestiti appunto dei miei fratelli, dei miei cugini. Esatto, i classici vestiti riciclati. Ecco, io ero l'impersonificazione dei vestiti riciclati. E, mhmm, quindi sì, sin da piccolo non ho, mhmm, mai, ehm, vestito diciamo consapevolmente, okay? Ehm, quindi poi andando un po' più avanti con con gli anni, avendo, ehm, poi avuto la possibilità di esplorare un po' il mio stile, sono andato a approfondire questa cosa e mi son reso conto che in effetti a me piaceva molto anche, no, ehm, proprio scegliere cosa vestire, uhm, o andare a trovare dei capi magari particolari, e devo dire c'è stata poi un'evoluzione, no, in tutto questo discorso nel momento in qui sono andato in America.
Eh. Ricevevi quello che arrivava. <chuckles> Sì, sì. Eh, sì, sì. Okay. Mh-mh. Sì. Mh, okay. Mh-mh.